Oui, c'est sûr que ça, tu peux pas faire en télétravail. <chuckles> Ça, ça serait dommage. <chuckles> <laughs> Mais heu <laughs>
Yes. Non <laughs> mais <laughs> <laughs> Mais une fois elle m'avait fait trop rire parce que elle travaille, heu, avec des personnes âgées à domicile souvent et heu et je sais plus en fait, elle me posait une question au téléphone et et moi, machinalement, j'ai dit: «Et toi?» et elle m'a dit, heu: «Tu télétravailles?» enfin, je sais plus, heu, je sais que c'était un jour où j'étais chez moi et je bossais de chez moi et je lui ai dit, heu: «Oui». Et après j'allais dire: «Et toi?» Mais je me suis retenue parce que je me suis dit: «Bah non, hé tu es bête, tu peux pas». <laughs> Et elle m'a dit: «Ah tu allais dire "et toi?" Ben moi, t'inquiète, heu, j'ai j'ai pas pu ramener Patrice à la maison». <laughs> Parce que le gars, il s'appelle <laughs> Ouais bref, ça m'avait fait rire. <laughs>
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Oh là, là. <chuckles> Ils sont gentils ses patients?
Ben je les connais pas tous, mais je pense ouais, je pense, heu, ouais.
Ouais.
Hem <tsk> toi? Heu <laughs>
Mouah. Dis-moi. <chuckles>
Ouais, toi, quand tu négocies quelque chose, est-ce que c'est difficile pour toi en général? Enfin, est-ce que tu arrives facilement à avoir ce que tu veux quand, heu, tu essayes, heu, plupart du temps, ça se fait facilement et peut-être que tu remarques pas.
Mmh mh. Bah en fait, ce qui est toujours délicat, c'est quand, heu quand il faut parler d'argent, tu vois? Hem, parce que c'est c'est en général des des sommes assez grosses tout ça et heu, tu vois, c'est c'est compliqué un peu la musique parce que tu vois, heu, il y a plein de choses qu'il faut faire, hem, et personne n'est vraiment payé. Mais en même temps, heu, tout le monde a besoin d'argent, tu vois, pour le faire. Donc c'est c'est heu, c'est c'est très heu, tout le monde sait que personne n'a d'argent, mais en même temps, tout le monde a besoin d'être payé pour le faire, tu vois et heu et puis vu que c'est moi qui organise tout, bah je suis toujours la dernière à être payée. Donc en fait, heu, tu tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Mmh mh. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais. <clears throat> Ouais. Bah en vrai, c'est vrai que les personnes avec qui tu travailles, bah elles sont toujours automatiquement payées, mais toi, pas forcément.
Donc heu, c'est c'est Bah honnêtement, moi jamais, parce que, heu, parce que c'est ça.
Parce que c'est ton budget à toi.
Mais heu mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, c'est c'est c'est rigolo parce que tu vois, heu, il y a plein de gens qui pensent que que que ça marche, ça marche bien, ouah trop bien et tout, heu, tu sais, on me demande toujours, on me sollicite beaucoup, tu vois, pour heu pour heu pour pour aider, tu vois? Et je suis là, genre: «Mais je je ne peux pas t'aider!» <laughs> Je-je je <chuckles>
Que ça Ouais. Mmh mh. Ah ouais, co pour aider financièrement carrément!
Non pas pas financièrement, mais genre: «Hé mais tu as travaillé avec telle et telle personne, tu les connais bien, tu peux, heu» ouais.
Ouais, OK, je vois pour, heu, tout ce qui est réseau ouais, me mettre en relation, heu
Ouais.